Thì thứ nhất là nó nó là cửa hàng luôn. Nó không phải ở lề đường, thì mình nhìn mình đã thấy nó có tí nó vệ sinh hơn rồi. Xong rồi mình nhìn bàn ghế nó cũng sạch sẽ này, à, bàn inox ấy, thấy nó sạch sẽ này. Xong rồi ừ, xong cái bếp của cô ấy nhìn nó cũng, a, sạch sẽ, xong rồi, ừm, cái bột bánh của cô ấy nhìn nó cũng trắng tinh ấy. Nói chung là nhìn mọi thứ nó rất là
Ừ. Ừm. Ờ, ờ, ờ, thấy cũng ổn hơn cái quán kia ha? Ừm. Ừ, nghe nói thôi là đã thấy ngon rồi đó nha. Ừ, thế thì không biết trải nghiệm như thế nào?
ờ, thì tươm tất xong rồi là ừm, phục vụ thì cũng nhẹ nhàng. Thế mình vào mình nhìn rau thì mình thấy nó cũng tươi, kiểu như, ăn cái đấy thì bạn ăn món đấy phải ăn cùng với một cái rổ rau mà rau sống ấy, nhỏ nhỏ thôi. Mình thấy mọi thứ nói chung mình, ờ, OK, trừ cái vị bánh.
Ừm. Ừm. Ờ, ừ. Ờ! Thế nhưng mà ở cái cái nơi cũ mà bạn, ờ, ăn đấy có rau nó cũng chẳng tươi luôn hả, có rau hông? Hay là rau nó cũng chỉ sơ sài thôi?
Mình nhìn thấy nó không tươi. Thì nó cũng giống cái rổ rau kia nhưng mà nhìn nó không tươi bằng. Đấy. Ừm, kiểu rau sống ấy, không biết là ở bạn có ăn rau sống không chứ chỗ mình là hay ăn rau sống lắm.
À. Ừ, rồi sao nữa? Ừm. Ừm, ừm, rồi rồi sao nữa?
Ừm. Ừm. Thì làm
Ừm, rồi cái, ờ, cái hương vị đó như thế nào, hương vị lúc mà bạn ăn ở cái quán này như thế nào?
Ừm. Thì tóm lại nó vẫn không ngon bằng địa phương mình, bởi vì, cái nước mắm, vấn đề lớn nhất là nằm ở cái nước mắm. Tức là nó ngon hơn cái bánh cuốn ở cái chợ kia, bởi vì là nó nóng, với cả là cảm giác là, cái, vị có vẻ như là cô ấy đã, ờ, tăng cái lượng hàm lượng mắm trong trong trong cái bát đấy lên, nên là mình cảm nhận được là có vị mắm rõ ở trong bát đấy. Tuy nhiên là nó không có cái vị umami mà mình bảo với bạn ấy, lại không có cái vị của nước xương hầm ấy. Đấy. Thì cái nước mắm ở địa phương mình là họ pha nước xương, họ nấu từ nước xương, họ pha có pha thêm những cái h hương khác lại, nhưng mà cái cốt của họ đó là nước xương hầm. Nên là nó rất là nó sẽ có cái độ béo ngậy nhất định và ăn nó rất là cuốn cuốn với cả là bánh. Nên
Ừm. Ờ. Ừ, đúng. Ừm, ừm. Ừm. Ờ. Ờ, ừ, ừ. Đó, ừm. Ừm. Cái nhân ở trong cái bánh đó thì nó có cái gì ngon hơn hông? Hay là nó có cái gì khác hơn so cái vói cái quán cũ hông?